ผมมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับ ก็คือผมเนี่ยอยากกินอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ เพื่อที่จะลดน้ำหนักนะครับ แต่ทีนี้เนี่ย เอ่อ ผมเนี่ย ผมดูตามเน็ตมานะครับ เขาบอกว่า ถ้าอยากกินอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ย ต้องทำเอง ต้องประกอบอาหารเอง เพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุม เอ่อ ตัวเครื่องปรุงได้ แล้วก็ปริมาณของ เอ่อ โภชนาการต่าง ๆ อย่างเช่น อา ใส่โปรตีนเท่าไรนะครับ อา คาร์บเท่าไร อะไรพวกนี้ เราสามารถที่จะ อา เลือก เลือกได้ว่าเราจะกินประมาณเท่าไหน แต่ว่าปัญหาก็คือผมไม่มีเวลา ก็คือผมเนี่ยตื่นมานะครับ ก็ต้อง โอเค เอ่อ มีการเทรดทองนะครับ ก็คือมันต้องมีการเฝ้าจอตลอดเวลานะครับ แล้วก็ผมทำอันนี้เนี่ยจนถึงช่วง อ ค่ำ ๆ ถึงดึก ๆ เลย ก็คือมันจะเป็นการเทรดจากแบบว่า 7:00 ถึงประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับ จนแบบว่า โอ้โฮ แทบจะไม่มีเวลามาทำ ทำอาหารเลยอะครับ ก็ปกติเนี่ย ผมจะสั่งตามสั่งตลอดนะครับ แต่ว่าผมก็จะมีความที่ โอ้โฮ มันเป็นตามสั่ง ผมก็จะเรื่องมากหน่อย อย่างเช่น ผมก็จะบังคับให้เขาเนี่ย เอ่อ ผัดด้วยน้ำนะครับ สมมุติผมสั่งกะเพราใช่ไหม ก็ผัดด้วยน้ำ แล้วก็ขอเน้นข้าวน้อย ๆ หน่อยนะครับ เอากับเยอะ ๆ อะไรพวกนี้อะครับ อา เขาจะเพิ่มราคา ก็ว่ากันไป แต่ว่าปัญหาก็คือ ก็ผมไม่แน่ใจว่า ว่าเขาใส่เครื่องปรุงมากน้อยแค่ไหน มันไม่สามารถรู้ รับรู้ได้เลย แล้วก็ไม่สามารถที่จะตวง หรือว่ากรองได้อะครับ ผมอาจจะกินเค็มจัดก็ได้ แล้ว แล้ว แล้วทีนี้เนี่ยมันส่งผลต่อนะ นะครับ ตัวไต หรือว่า อา ตัวค่าเลือดต่าง ๆ นะครับ ก็เลยอยากจะสอบถามคุณนะครับว่า ถ้าไม่มีเวลาอย่างงี้เนี่ย แล้วอยากกินอาหารสุขภาพเนี่ย มันควรที่จะทำยังไงดีอะครับ?
อืม ครับผม อา ครับผม อะฮะ อืม ครับผม อือฮึ ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อะฮะ อืม ครับผม อือฮึ ครับผม ครับผม อืม ก่อนอื่นนะครับผมต้อง ต้อง อ่า ขอแสดงความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกันสักนิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าอาหารที่ ที่ ที่คุณอยากรับประทานเนี่ย โจทย์ของคุณเนี่ย ก็คืออาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งพอเราไปสั่งอาหารเพื่อสุขภาพจากร้านอาหารตามสั่งทั่วไปเนี่ย อ่า ครั้งแรกเนี่ยอาจจะทำให้ได้นะครับผม แต่พออาจจะมีการสั่งซ้ำ ๆ เพราะว่า อ่า อาจจะถูกปาก หรือว่า โอเค ร้านนี้ทำให้ได้เนี่ย อ่า พอเริ่มสั่งซ้ำปุ๊บเนี่ย จะเริ่มมี อ่า การวีนจากพ่อค้าแม่ค้า หรือว่าการปฏิเสธออเดอร์ไปนะครับผม เพราะว่าอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ ที่เข้ากันกับทางร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ที่จะเน้น ความอร่อย แล้วก็เน้นสูตรของเขาเองนะครับผม ซึ่งตรงนี้ก็ อ่า ขอ เห็นใจแล้วก็คิดว่าไม่ง่ายนะครับผม กับการที่จะหาร้านอาหารที่สามารถทำอาหารคลีนได้นะครับผม ฉะนั้นแล้วการที่คุณตัดสินใจว่า จะทำอาหารเองเนี่ย อ่า ผม ล ผมมองว่าตอนเนี้ยคุณมาถูกทาง แล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ เพราะว่าจากที่หา จากที่คุณหาข้อมูลมา แล้วก็ข้อมูลที่บอกว่า การที่เราทำอาหารเองเราสามารถควบคุมสารอาหารต่าง ๆ ควบคุมเครื่องปรุง รวมถึงควบคุมวัตถุดิบด้วยครับ อันเนี้ยครับ เห็นด้วยนะครับผม แล้วก็สนับสนุนความเห็นนี้อย่างยิ่งเลยนะครับ เพราะว่า อ่า ตรงเนี้ยครับผมก็อยากจะขอสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่า อ่า โดยปกติแล้วเนี่ย คุณมีชอบ หรือว่ามีแพ้อาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมครับผม? อืม
ใช่ ครับผม อือ ๆ ใช่ ๆ ถูกต้องเลยครับ ใช่ ๆ ครับผม ครับ อืม ๆ ใช่ครับ ได้ครับ ของผมเนี่ยจะชอบ เอ่อ ส่วนของอกไก่นะครับ ที่อาจไม่สุกจนเกินไปนะครับ แล้วก็ชอบเนื้อด้วยนะคะ เนื้อทุกส่วนเลยผม ผมชอบหมดนะครับ ถ้าเป็น เอ่อ อาการแพ้หรือว่า อา อาหารที่แพ้ก็คือ เอ่อ จะเป็นพวกนะครับ อ่า เอ่อ นมที่มาจากนมวัวนะครับ ผมจะแพ้อาหารประเภทนี้นะครับ ซึ่งน่า น่า น่าจะไม่ ไม่เป็นไรมั้ง เพราะว่า โอเค การประกอบอาหารนี้ก็ น่า น่าจะกินเมนูแบบ เมนูอาหารไทยทั่วไปอะครับ ก็กะเพราหรือว่าเป็น เป็นพวกแบบว่า อะ อาหารจาน จานเดียวนะครับ มันก็ง่าย ๆ อะไรพวกนี้ อา
อืม ครับ อืม อา ครับผม อ๋อ ครับ อืม ครับผม อา พอจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเนาะว่า อ่า ทางตัวของคุณเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้าง? เกี่ยวกับการทานอาหารนะครับผม ทางนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเป็นเมนู อ่า อย่างเช่น อ่า ผัดเต้าหู้ ผัดเต้าหู้ซอสเต้าซี่ อะไรประมาณนี้นะครับผม ซึ่ง ซึ่งตรงเนี้ยครับผม อาจจะมีการปรับ อะแดปต์ สูตรสักนิดหนึ่งเนาะ เนื่องจากว่า อ่า อาหารจีนส่วนใหญ่เนี่ยครับ ที่เป็นอาหารที่มีพื้นฐานมาจากจีนเนี่ย มักจะใช้กระทะร้อน แล้วก็ผัดกับน้ำมันร้อน ๆ เพื่อ อ่า เสริมความอร่อย ซึ่งก็เป็น Signature ของทาง อ่า ของจีนเขา ทีเนี้ยไอ้ผัดเต้าหู้ทรงเครื่อง หรือผัดเต้าหู้ซอสเต้าซี่เนี่ย จริง ๆ ก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับผม ก็จะแนะนำวัตถุดิบประมาณนี้นะครับว่า อะ สิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือ เต้าหู้ไข่นะครับผม แล้วก็มีแป้ง แป้งที่สำหรับชุบแป้งทอดสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็จากนั้นก็อาจจะปรับนะครับผม ในส่วนของตัวซอส เนื่องจากว่าซอสเต้าซี่เนี่ย ก็อาจจะมีส่วนผสมของน้ำตาล แล้วก็ผงชูรส รสดีหรือว่า อ่า เอส เขาเรียกอะไรนะ Monosodium Glutamate นะครับ MSG อา ค่อนข้างเยอะเนาะ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้นะครับผม ฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เรา อ่า เอาแค่เต้าหู้เนี่ยที่ชุบแป้งทอดนะ ไปผัดกับซอสตามใจเราเองเลยก็ได้ครับ ซึ่งก็มองว่าเป็นเมนูง่าย ๆ แล้วก็ปรุงง่าย ๆ นะครับผม ตามอัธยาศัยเลยนะครับผม ทีนี้ก็มาโฟกัสกันที่เครื่องปรุงสักเล็กน้อยนะครับ ซึ่งเครื่องปรุงโดยปกติแล้วเนี่ย ก็เรียกได้ว่าเป็นสูตรมาตรฐาน แต่สูตรมาตรฐานนั้นเมื่อเราทานเยอะแล้วเนี่ย สารอาหารบางอย่างที่เราได้รับไปก็อาจจะมากเกินความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นโซเดียม น้ำตาลนะครับผม หรือว่า อ่า เกลือ อะไรประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ย จะทำให้ความตั้งใจของคุณที่จะอยากกินอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยอาจจะ อ่า ผิดหวังนะครับผม ฉะนั้นแล้วเนี่ย อยากให้หันไปมองที่เครื่องปรุงก่อนสักหน่อยเนาะว่า เรามีเครื่องปรุงทางเลือกไหม? อย่างเช่น น้ำมันหอย Low Sodium นะครับผม ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป แล้วก็ อ่า เครื่องปรุงต่าง ๆ ที่มีความใกล้เคียง แต่อาจจะมีสูตรลดโซเดียมนะ ก็สามารถนำมาติดบ้านไว้นะครับผม และเวลาคุณจะปรุงหรือรังสรรค์เมนูจริง ๆ เนี่ย ก็สามารถทำได้นะครับผม ส่วนอีกความหมายหนึ่งนะครับของการทานอาหารเพื่อสุขภาพ จริง ๆ แล้วเนี่ย ไม่ได้หมายความว่า เราต้องงดน้ำตาล งดข้าว หรือห้ามกิน ห้ามทานเลยนะครับ แต่อยากจะให้ อ่า มองไปที่ จุดที่เขาเรียกว่า อ่า ที่ ที่เขาบอกว่า ใน 1 วันนะครับผมว่า เราเนี่ยสามารถทานไขมันได้กี่กรัม สามารถทานน้ำตาลได้กี่กรัมนะครับผม? เพราะว่า อ่า เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนใน หนึ่ง มื้อเช่นกันนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การที่ขาดอะไรไปเนี่ย บางครั้งอาจจะไม่ ไม่สมบูรณ์ได้ต่อการที่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ประมาณเนี้ยครับผม อือ
อ้อ ครับผม อ๋อ ครับผม โอเคเลยครับ อืม อืม ครับผม อ๋อ ได้ครับ M M M MSG อา โอเคครับ อา ครับ อือฮึ ครับผม โอเคเลยครับ อืม ครับผม อืม ๆ ๆ ครับ อ๋อ ครับผม ครับ ๆ ๆ โอเคเลยนะครับ อันนี้แบบว่า โอ้โฮ น่ากินมาก แล้วก็น่าทำมากนะคะ ก็คือผมสามารถที่จะประกอบอาหารอย่างงี้ได้นะครับ มัน มันก็ฟังดูแบบว่าง่ายดายด้วย แล้วก็ผมสามารถใช้กระทะแบบ Wok ได้นะครับ แล้วก็ผมก็มีแบบว่า โอเค เตา เตาแบบว่า อ่า เตาแก๊สที่ อ่า เป็นของครัวไทยนะครับ ก็ทำได้สบาย ๆ ชิล ๆ เลย อัน อันนี้ผมขอถามหน่อยนะครับ โอเค เรื่อง เอ่อ เครื่องปรุงต่าง ๆ เนี่ย เอ่อ คือผมเนี่ย ไม่สามารถกินพวกผงชูรสได้เลยใช่ไหมครับ? เพราะว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ อันนี้ถูกต้องไหมครับ?
อืม ครับ อืม ครับผม ครับ อา ในเรื่องของผงชูรสจริง ๆ ตอนนี้ก็ถ้า ถ้าเอาเรื่องของงานวิจัยจริง ๆ ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่า อ่า ผงชูรสแล้วเนี่ยจริง ๆ มันมีผลต่อสุขภาพเนี่ย มีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวจริงหรือเท็จกันแน่นะครับผม เพราะว่าในด้าน ในด้านของ อ่า ทางยุโรปแล้วกัน ทางยุโรปเนี่ย อาหารหรือเมนูส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ใช้ MSG โดยตรง ของเขาก็จะเป็น อ่า ผงปรุงรส aromat เนาะ จะเป็นลักษณะประมาณนั้น ส่วน MSG เนี่ยจะถูกใช้ในเอเชียเสียส่วนใหญ่นะครับผม ทีนี้พอจากการวิจัยนะครับว่า MSG จริง ๆ แล้วอาจจะไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกายอย่างที่ฮิต แต่จริง ๆ แล้วเป็นการโจมตีจากทางฝั่งยุโรป เพราะว่าไม่ยอมรับในวัฒนธรรมของการใช้ MSG อะครับผม ฉะนั้นแล้วเนี่ย ในเรื่องนี้เนาะ ก็อาจจะสามารถทานได้ แต่ก็อย่างที่บอกไว้ครับว่า อ่า ทุก ๆ อย่างควรทานแต่ในปริมาณที่เหมาะสม แบบนี้จะดีกว่า ครับผม
อืม ๆ ครับผม ครับผม อืม ๆ โอ้ โอเคเลยครับ ได้ ได้เลยครับ เพราะ เพราะว่าผมถามเรื่อง MSG หรือว่า เอ่อ เรื่องผงชูรส เพราะว่า คืออาหารเพื่อสุขภาพเนี่ย มันจะ ค่อนข้างที่จะรสจืดนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใส่ MSG ได้ มันจะทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารประเภทนี้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ แต่ แต่ แต่ว่าถ้า ถ้ามันมีผลเสีย หรืออะไรพวกนี้เนี่ย ผมก็ โอเค อาจจะ อา ไม่ต้องการขนาดนั้น อาจจะเน้นสุขภาพมากกว่า ก็ยอมกิน อา รสฝาด ๆ จืด ๆ หรือขม ๆ ได้ครับ โอเค อันนี้ก็ดีนะครับ แต่ของผมติดอยู่นิดหน่อยนะครับ ก็ ก็คือผม ผมเนี่ยเป็นคนที่ติดของทอดด้วยนะครับ ก็ ก็คือผมเนี่ยก็เพิ่งมา หันมากินอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ โอเค พอมี Vlog พอสามารถที่จะประกอบอาหารได้แล้วนะครับ เป็น เป็นอาหารเมนูที่ง่ายเนาะ ของผมเนี่ยก็ ก็จะมีการซื้อแบบ โอ้โฮ ของกินที่นำ สามารถที่จะเอา นำมาทอดได้อะครับ แต่ แต่ว่าผมเนี่ยติดของทอดไง ผมไม่อยากจะทิ้ง มันเสียดาย ผมควรที่จะทำยังไงดีอะครับ? อืม
ครับผม อืม ครับ อา ครับผม อา ครับผม ครับ อืม ม ครับ ครับผม อืม ครับ อืม อา สำหรับในเรื่องของการที่เราชอบของทอด หรือว่าของมันนะครับผม อ่า จริง ๆ ก็จะมี พอจะแนะนำวิธีทางเลือกให้ได้อยู่นะครับผม ก็จะเป็น อ่า หม้อทอดลมร้อนนะครับผม ซึ่งหลักการของหม้อทอดลมร้อนเนี่ยก็คือจะใช้เหมือนลักษณะอบกรอบ เหมือนขนมอบกรอบที่เราทาน ทานเล่นกันในชีวิตประจำวันนะครับผม ซึ่ง อ่า หม้อทอดไร้น้ำมันตรงเนี้ย ก็จะเป็นทางเลือกนะครับผม ให้เราเนี่ยสามารถที่จะทานอาหารทอดได้ โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเพิ่มนะครับผม เพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นน้ำมันที่ อ่า ตกค้างหรือตกหล่นหลังจากทอดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับ อันนั้นก็คือเป็นไขมันจากธรรมชาตินะครับ ไม่ว่าจะเป็นมันหมู หรือว่าน้ำมันพืชที่เราเอาเข้าไปอบนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผม ถ้ายังไม่มีก็อาจจะซื้อติดบ้านไว้ได้ครับ เพราะว่าเราสามารถทานเฟรนช์ฟรายได้ โดยที่ไม่ต้องลงทอดในหม้อน้ำมันเลยครับ
ได้ครับ อ๋อ โอเคเลยครับ อืม โอเคเลยครับ ได้เลยครับ โอ้โฮ อันนี้น่าสนใจมาก เพราะว่า เอ่อ คือผมจะกินเนี่ยเพื่อที่จะ เอ่อ ไม่ ไม่หักดิบนะครับ คือพยายามที่จะกินอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยแหละ แต่พยายามที่จะลดนิสัยที่ค่อนข้างที่จะเสียสำหรับผมนะครับ ให้-ให้แบบค่อย ๆ ลดปริมาณของไอ้ ข อาหารขยะลดลงนะครับ โอเค ส ส่วนคำแนะนำอื่น ๆ เนี่ย ผมมองว่าดีมาก ๆ เลย ตอน ตอนนี้นะครับ ผมก็มีวิธีจัดการในเรื่องของเมนูต่าง ๆ นะ ถึงจะมีเวลาที่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับ ก็ ก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับ ก็ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำที่ดีมาก ๆ นะครับ แล้วก็ผมจะลองทำตามดู ถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ สวัสดีครับผม
อา ครับผม ครับผม อืม ครับผม อะฮะ ครับผม ครับผม ครับผม ครับ ก็ ยังไง ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผม ในการทำอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ แล้วก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นครับ สวัสดีครับ